Hello po.
Hello, magandang umaga, kamusta nakapag mm.
Oy grabe, pa mukhang iba yung ganda ng umaga ah.
Mm. <laughs> Oo, nakapag almusal ka na ba?
Ah, oo, bale kanina ano, ah, may natira pang ulam di kasi ako nakapag-ano nakapag ah, hapunan.
Hmm. Mm. Hmm. Ah, ah, ayun kaya parang kanina mo na binawi 'no? <laughs>
Hmm, <smacks lips> tsaka ano alam mo naman medyo lagi kasi nakaupo kailangan mag-exercise.
Mm. Ay ayan, oo, tama, sang-ayon ako diyan, ikaw ba, ah, nakakapag ah, exercise ka ba araw-araw?
Ah, lately hindi eh pero ano, ah, kamakailan lang ano ano kasi ako, ah, dancer, so yun 'yong aking parang pinakaehersisyo.
<chuckles> Hmm. Ah, dancer. Hmm, oo, eh, ano 'no 'di ba sabi mo kanina parang, ah, medyo tinatamad ka, paano mo ba napipilitan yung sarili mo na mag-exercise?
Ikaw ba? Ah, ano, talagang musika kasi dahil mahilig akong sumayaw kumbaga pag napapaindak ako kahit ano kumbaga siguro medyo nakapag-exercise na din ako kasi ano, ah, minsan basta na lang ako gagalaw kasi gusto kong gawin yung sayaw ma mapaupo man o nakatayo habang ano nagawa ng gawaing bahay ganyan, ikaw ba?
Hmm. <laughs> Oo nga 'no. Tama. Mm, hmm. Oo, oo. Mm.